Giustamente. Ma, ehm, però volevo sapere cosa intendi tu per tradizionale perché, ehm insomma questa parola può voler dire tutto o niente. Nel senso tradizionale per te magari è qualcosa dei tuoi genitori oppure va addirittura alle generazioni precedenti, ehm, oppure è legato alla tua terra, ehm, oppure, che ne so, semplicemente la s la cosa, ehm, standard che fanno magari, ehm, a s mhmm, che facevano a scuola, perché immagino non vai più a scuola, quindi di qualche anno fa, non senza andare troppo lontano.
Mh-mh. Mh-mh. Beh, ehm, in effetti, allora, ad esempio parlando, mhmm, parlando di cucina ad esempio, no, la la prima cosa che mi viene in mente è che, ehm, non so, se penso a ehm, a al al tipico modo di, ehm, non so cucinare seguendo, ehm, s i s ni i in maniera diciamo anche un po' rigida, ehm, come fanno molti italiani, magari di cucinare le cose secondo una una ricetta che esatto, che quella deve essere così, capito? Ecco, io sicuramente non sono quel tipo di persona, nel senso che a me magari, ehm, capitava mi è capitato in passato di di rompere gli spaghetti invece che in di metterli, no, perché magari sai io poi avevo vissuto anche all'estero e avevo delle pentole piccolissime, quindi lì inevitabilmente, anche esatto. Poi va beh, questo è solo un esempio.
Ah, le ricette tradizionali intendi, ho capito. Mh-mh, mh. <laughs> <chuckles> Eh ve', ci devo entrare, sì. Comunque li rompo anche io, ehm, quando per esempio non ho pasta corta oppure mi serve di fare il minestrone, mica posso mettere <chuckles> e quindi confesso che le rompo anch'io senza n alcun problema. Chiudo parentesi. <chuckles>
Ecco, quindi insomma si fa di di necessità virtù, no, come si suol dire, ecco. Quindi, ehm, penso che su su certe cose possiamo anche, ehm, chiudere un occhio. Così come, ad esempio, mi viene in mente sempre nell'ambito della cucina, voglio fare la carbonara, però u uhm, in molti casi non ho il guanciale, quindi se non ho il guanciale, va bene anche la pancetta, tanto è buona e gustosa lo stesso per me, quindi me la faccio andar bene così, no? Ehm. Che ecco, quindi, questi sono diciamo esatto, sono le le cose principali che mi vengono in mente per uhm, insomma relative alla cucina. Poi, ehm, parlando invece magari di, ehm, m magari di di musica, ecco io ho studiato musica classica, no. E quindi sai, uhm, al conservatorio soprattutto, c'è questa, ehm, come dire rigidità, no, questa ehm, questo tono un po' come se fosse d'e d'élite, no, una cosa d'élite. Quando invece la musica è è è è arte e quindi, ehm, dovrebbe c essere accessibile a tutti, no? E quindi ecco penso che anche lì, uhm, biso uhm, ci sia necessità di essere un po' più flessibili, no?
Esatto, sì. Eh. Ma sì. Esat Mi fa ridere questa storia. <chuckles> Mh-mh. Eh sì.